Alors, j'ai un réel souci, heu heu lorsque je vais en voyage et et et souvent les week-ends en fait qui, heu, en fait, heu, je t'explique, heu, il m'arrive, en fait de de planifier certaines choses à faire, heu, que que je peux faire au quotidien et et et des choses que j'ai en tête hein, heu, tout simplement et puis quand je suis en voyage et et et aussi le week-end et bah en fait, je ne les fais pas, heu, parce qu'il y a un ami qui m'appelle, ou quelque chose qui qui qui se met, heu, sur ma route et en fait, ça détruit, heu, justement mes mes habitudes bah justement du sport, heu, ou, heu, peut-être que quelque chose que je voulais, heu, faire, heu heu, en amont et que je je ne le je ne le fais pas en fait.
D'accord. Mmh. D'accord et justement, heu, là, toi du coup, c'est quoi les les habitudes qui sont été surtout touchées? Mis à pa donc heu, tu tu tu peux un peu rentrer, on va dire, un peu plus en détail sur ce que ce que tu avais vraiment l'habitude de faire et et surtout à quelle fréquence, heu, tu faisais tu faisais ça?
Oui. Bah en fait, moi, il y a déjà, heu, déjà quand le travail, heu, juste après le travail, bah j'essaye de me planifier des séances de sport, heu, de tennis. J'essaie vraiment de de de de d'être, heu, le maximum, heu, présent, en fait, sur les cours, heu, tous les jours, hein et et en fait, bah, parfois en fait, heu, je vois que ça colle pas en fait, avec, heu, avec, heu heu ce qui peut ce qui peut se faire, heu, quand quand je suis en week-end par exemple, heu, quand c'est le samedi et le dimanche, heu, bah, je reçois des des coups de fil, au que ce soit des amis, de mes proches, heu, pour faire, heu, c'est c'est c'est assez normal hein, c'est c'est aussi bien, heu, de changer de temps en temps. Mais en fait, ça me change toutes, heu, toutes mes habitudes et surtout, en fait, parfois quand je suis en tournoi, ça c'est c'est ça ça c'est dans la plupart des cas, ça m'arrive beaucoup, beaucoup de fois, heu, les tournois en fait, il y a beaucoup de matchs le week-end. Mais, c'est ce qui est logique, heu, je peux même, heu, il m'arrive de jouer 2 matchs, heu, le même jour si j'arrive à gagner le 1er en fait et puis derrière en fait ça, heu, hem, bah, je dois aussi trouver le temps pour, heu, mes proches et pour mes amis et et en fait ça ça détruit, heu, ça détruit aussi ma préparation, heu heu, dans ce dans le cadre tour du tournoi, heu et puis heu, en fait, ce que j'avais planifié de base, en fait, je planifie quelque chose, je sais exactement, j'ai une routine à à y à à faire et puis derrière, en fait, heu, bah, je suis incapable de la tenir parce que bah, j'ai des je vais pas dire des distractions, parce que me le mot est est assez péjoratif, mais c'est c'est c'est plus, en fait heu, quelque chose qui vient, heu, à travers mon chemin quoi. C'est c'est c'est quelque chose voilà que
D'accord. Oui. D'accord. Mmh. D'accord. Oui. Oui. Et et justement, heu, de toi, heu, l qu'est qu'est-ce que tu veux déjà, là, heu, je comprends encore une fois tout à fait, vraiment, ce que tu ressens. C'est sûr que, tu es clair que ça n'a pas l'air vraiment simple, mais qu'est-ce que tu veux prioriser toi? Est-ce que tu veux vraiment, heu heu, être sûr de faire toutes tes séances de tennis? Ou bien, est-ce que tu es prêt un peu à, tu sais? Heu heu heu heu, classer des choses, heu et les les organiser dans dans ta semaine?
Ouais. Bah, heu, j'essaie de m'adapter au maximum hein comme je peux, heu, c'est-à-dire que bah quand j'ai quelque chose de planifié, bah, soit je la fais plus tard ou alors, heu, j'essaie vraiment de, bah, heu, bah de de la faire, mais à un autre moment ou, heu, ou peut-être voilà pour passer du, justement du temps avec, heu, avec ces personnes là qui ne sont pas présentes la semaine, parce que la majorité des personnes, heu, que que je vois le week-end, bah c'est g c'est des gens en fait que que je vois pas beaucoup en semaine, heu, ce qui est logique hein parce qu'on a tous nos occupations et et et heu, et c'est surtout aussi en voyage que je suis le plus affecté parce que bah en voyage, je peux, en fait je suis je peux rien faire du tout quoi. C'est c'est c'est ça, heu, et
D'accord. Bien sur. Mmh mh. Ah c'est assez compliqué, en voyage, de trouver des des endroits pour faire du tennis?
Bah que ce soit du tennis ou du sport en général, heu, c'est-à-dire, heu, dans le hem, en fait dans le contexte dans lequel, heu, je suis, c'est-à-dire, heu, heu, j'ai une j'ai une j'ai une routine assez spéciale, heu, donc, heu, heu, la salle de sport avec, heu, avec des amis on s'entraîne ensemble heu voilà c'est c'est, heu, heu et en fait, heu, j'ai, ça ça ça s'enchaîne très, très vite c'est-à-dire que je sais, heu, bah après la salle de tennis sur heu a après la salle de sport soit on va, heu, on va aller, heu, manger, heu, manger, heu, un bout au restaurant et ça ça en fait en voyage ça se ça se fait pas en fait, enfin, j'essaie de le faire quand même, j'essaie de le de de m'adapter au maximum pour, heu, essayer de de quand même faire du sport c'est-à-dire, heu, dans des, heu oui?
D'accord. Oui, beh justement Bah à à ce juste titre, justement, dès que tu vas en voyage, c'est vrai que bon, ça va pas être possible de de de respecter la même routine que tu avais, c'est-à-dire faire du s du du tennis, un tannis c'est pas évident surtout à l'étranger et heu, en plus avoir tes amis, et cetera, mais plutôt de, trouver, alors pas un remplacement, mais faire quand même du sport. Parce que là, par contre, les salles de sport, il y en a partout dans le monde et même pour une petite séance comme ça, parfois, ils ils t ils t'offrent même la première séance tu sais? Ça te permettra en fait, toi, un peu de compenser avec le sport que tu devais à faire sans pour autant ne rien faire. Je sais pas si tu vois ce que, heu, que je je je te propose?
Oui. Oui. Oui. Oui c'est c'est c'est assez juste, heu, ce que tu ce que tu me proposes, c'est vraiment une bonne idée. Je pense que j'avais pas forcément pensé, heu, enfin vu la chose comme ça. Après faut savoir une chose, c'est que, en fait c'est, les séances de sport que que je peux faire à l'étranger, c'est-à-dire en voyage ou, heu, ou, heu, voilà, ou bah quand je suis en vacances ou en voyage, heu, familial, c'est assez spécial parce qu'en fait j'ai pas la même, heu, j'ai pas le même, heu, heu, la même implication que que lors de, d'une séance que je fais ici, heu, dans ma ville, dans la salle de sport où je vais tous les jours. Heu, en fait c'est c'est et je veux pas dire que c'est, heu, c'est nouveau pour moi, bon ça reste une salle de sport avec, heu, avec du matériel sportif de haut de gamme, heu, le même. Mais en fait c'est, hem, c'est c'est plus un mentalement en fait, heu, heu, je me dis que, bah il y a quelque chose qui change dans ma routine et en fait, heu, je je le ressens, c'est-à-dire que je
Oui bien sûr. D'accord.
enfin je sais pas, je je vais pas m'impliquer à 100% comme si, heu, je suis dans dans dans une salle de sport, heu, où il y a mes amis, où je connais des gens aussi qui qui qui qui sont là-bas. Oui.
Oui, bien sûr, c'est sûr et et justement, heu, est-ce que là, tu t'es peut-être, heu heu, finalement, tu tu peux peut-être anticiper des choses. Hein, parce que tu as pensé hein et encore une fois, heu, heu, oh, heu, on faut savoir qu'on ressent quand même, heu, tout ça parfois et que bah c'est pas forcément évident hein de pouvoir, heu, heu, alterner entre l'habitude que tu avais avec tes séances et heu, les week-ends avec les amis, la famille qui est quand même aussi très important et aussi les voyages. Mais est-ce que tu as pensé justement maintenant à planifier, mais un peu plus en avance? Par exemple, heu heu d'ailleurs, je sais pas si tu pars, heu, comme ça en voyage sur un coup de tête, ou c'est des choses que tu prévois, mais du ou te faire un planning, sur par exemple, heu, 2 mois, ce qui est quand même, heu, ce qui peut assez n heu, né né c'est pas très lointain et te dire bah là cette séance là est j je ne peux pas partir en voyage pour cette séance-là parce que, heu, je l'ai préparée.
Ouais. Hem, je pense pas, heu, enfin j'essaie quand même de m'adapter, heu, heu, de de de de en fait de me mettre en tête de d'accepter en fait, heu, le fait de ne pas pouvoir faire justement des séances que j'avais prévu et en fait, heu, bah à titre heu, d'expérience j'ai je suis parti en vacances, heu, dernièrement et j'avais prévu, j'avais planifié justement, heu, bah je fais aussi du football à côté j'avais p j'avais pris mes mes é heu, mes équipements, heu, de football et puis, heu, et puis derrière, heu, heu, bah c'est pas la même chose aussi, heu, qu'en France, c'est-à-dire que bah ici on connaît le les les gens avec qui on va jouer, heu, le terrain, heu, c'est différent en fait là-bas et en fait, heu, bah quand je suis en vacances, c'est-à-dire que je prends mes mes mes mes affaires et j'essaye de de bah de trouver, heu, des gens qui peuvent jouer aussi, heu, au football et puis, heu, derrière de de créer cette routine là, de, bah de quand même essayer de de de pratiquer le football, heu, le sport en général hein, se je je parle de tennis, de football, mais c'est vraiment le sport en général, heu, pour pour mon bien-être, heu, pour vraiment essayer de voilà, heu, de ne pas, heu, de ne pas se mettre, heu, heu, en retard et puis, heu, de négliger en fait ces, heu, enfin de-de pas trouver en fait l'excuse du du voyage pour ne pas faire, heu, pour ne pas respecter en fait ces ces ces ces habitudes là quoi.
D'accord. Oui. Mmh, d'accord et justement, heu, par exemple, heu, de dans dans ce dans dans cette optique là. Est-ce que, heu, tu as peut être pensé un peu, heu, à heu, réduire un peu du en fait adapter finalement tes attentes. C'est à dire, te dire bon, heu, tu peux pas, heu tu peux pas être on p on peut pas être parfait et carré dans la vie et justement il y a i comme tu as dit, c'est c naturel, ça fait partie de la vie. De d'av de d'aller, heu, rencontrer ses amis, rencontrer sa famille ou de voyager, hein de profiter un peu. Et finalement de de de réduire un peu ce q heu, les objectifs que tu te fixais. C'est-à-dire que finalement, heu, par exemple si tu avais l'habitude d'en faire 3-4 par semaine avec tes amis et cetera. Bah de réduire un tout petit peu. Mais ça va te permettre de rester finalement régulier et de pas avoir ce sentiment de dire: «Ah là là j'ai encore raté celle-là, ah j'ai encore raté cette séance là». Est-ce que est-ce que tu as pensé à ce côté-là?
Oui, c'est c'est sûr que c'est, heu bah c'est ment ça agit sur le mental, hein qu'on le veuille ou non. Heu, c'est c'est sûr que quand on se dit, heu: «Ah bah mince, heu, j'ai j'ai je vais pas pouvoir faire cette séance là» bah derrière, ça se ça se traduit, bah su sur, heu sur l'humeur, sur le comportement. Derrière, heu, on est un peu moins, heu voilà c'est c'est en fait c'est vraiment de trouver de de de de justement d'accepter. Heu, bah, le fait de de ne pas, heu, bah, de ne pas, heu de pas faire ce qu'on pourrait faire en fait. Heu, heu, lorsque je ne suis pas en voyage ou lorsque ce n'est pas le week-end, vraiment de d'accepter cela. Et c'est c'est c'est tout un travail supplémentaire qu'il faut faire sur soi-même, heu, je pense. Et et et ton conseil est est assez pertinent, assez juste. Heu, c'est voilà essayer de vraiment de de aussi, heu, heu heu, prendre du temps justement pour, heu, pour, hem, en fait pour vivre justement le le moment présent. C'est-à-dire, heu, de pas heu, parce qu'en fait moi j'essaye, enfin il y a un moment donné, heu, où je me disais: «Ben non mais en fait j'ai ma séance donc, heu, ah j'espè heu, je vais essayer de de passer, heu, ce ce temps-là avec mes amis, avec mes proches et puis derrière, heu, faut que j'aille faire, heu faut que j'aille à la salle» et puis m ça s'est radicalement, heu heu, modifié. Ça, heu, ça a changé, hein. Heu, j'essayais vraiment de de bah de me dire que voilà, il y a un temps pour tout quoi. C'est c'est c'est c'est c c'est aussi simple que ça.
C'est ça. Oui, c'est ça. Mais tu as clairement raison. C'est c'est important là ce que tu dis et encore une fois, moi je comprends vraiment ce que tu ressens et heu, c'est normal, heu. En fonction de tes hobbies, de ce que tu aimes faire, heu, toi ça va être le tennis, d'autres personnes ça va être, heu, le piano et cetera. Il y aura toujours des des difficultés et des choses qui vont pas rentrer dans un programme et c'est normal de se dire: «Ah non, j'ai encore raté ça», alors que tu aimes toi le faire. L'essentiel c'est que tant que toi tu es comme ce qui est le cas, hein. Là tu aimes faire ce que tu fais, ça, c'est le plus important. Respecter bien évidemment au maximum ton planning, pour te sentir encore mieux. Mais se dire que finalement, rater 1 séance sur les 10, beh, c'est quand même 90% de réussite. Si on parle en réussite, hein et bah, finalement c'est très positif. Hein, c'est un peu ce ce côté-là que de de de d'objectivité, heu, qui qui peut être pas mal pour toi.
Ouais. C'est ça, c'est ça encore plus, heu, bah, des fois il y a ce ce ce petit sentiment de culpabilité de ne pas, heu de ne pas se présenter à la salle. Et puis, heu, derrière de se dire: «Ah ben mince, bah heu celle-là c'est raté». Donc, heu c'est et et et en fait de j'essayais de penser autrement justement. Heu, t'es v vraiment je te remercie pour tes conseils parce que c'est c'est quelque chose qui m'a qui m'aide vraiment en ce moment, aussi à à réfléchir autrement. C'est de se dire voilà, heu, bah voilà, c'est pas c'est pas c'est pas si grave quoi. C'est on peut, heu ça se re OK, ça se représentera pas cette séance. Mais bon, heu, c'est pas voilà c'est pas la fin du monde. Je pourrais, heu, réitérer cette séance là. Donc je te remercie beaucoup pour tes conseils très, très, heu, pertinents. Heu, vraiment ils étaient vraiment, heu, enrichissants pour moi.
Mmh. Oui. Beh écoute, c'est avec plaisir, moi de toute façon, je je crois en toi. Et je sais que tu pourras sortir de cette situation et forcément, heu, heu, encore plus fort. Heu, tout en appliquant, heu, mes conseils.
Merci.